Raccontami, se potessi parlare con la versione più giovane di te, cosa le diresti subito?
Allora, uhm, ti devo dir la verità, forse gli direi di imparare a dire di no. Ehm, mi è capitato molto spesso che sono andato in burnout perché ho dovuto fare talmente tante cose per gente p ehm, non riuscivo più a fare nulla <scoffs> decentemente, quindi gli direi, uhm: "Cerca di capire quali sono le priorità, a a chi dovresti fare dei favori, a chi dovresti aiutare, e non dire sempre di sì alla gente perché ne ne approfittano."
Ah. Okay. Certo, sì. Capita sp ma spesso questa cosa qui. Ma, mhmm, c'è stato proprio un momento preciso che ti ha fatto capire, mhmm, quello che oggi consigli?
Allora, quando ero, mhmm, piccolino e andavo a scuola, uhm, mi è capitato che ero molto bravo in, ehm, biochimica, quindi aiutavo i miei amici, i i miei compagni di scuola in biochimica, uhm: "Riccardo, potresti mandarmi questa cosa?" Ehm, oppure: "Potresti aiutarmi con questo esercizio?" E siccome, uhm, sono gentile, lo facevo tranquillamente, uhm, però, uhm, è capitato una volta che avevamo un compito in classe, io ero completamente perso, non sapevo come s cosa fare, ma nessuno mi ha dato una mano, anche se avevo chiesto molteplici volte. E quello è stato un episodio che mi ha fatto capire effettivamente che sono sono solo, uhm, e devo cavarmela da me e non devo, come posso dire? Contare sempre sugli altri, sulle cose.
Ah. Sì. Ah. Certo. Quindi, mhmm, mhmm, puoi spiegare, ad esempio, come gestisci questa questo dare dei confini alle altre persone, ai tuoi amici? Hai qualche modo?
Sì, sì. Allora se, uhm, posso fare una cosa ed è, uhm, qualcosa di stupido lo posso tr posso dire tranquillamente: "Sì, non c'è un problema." Uhm, però dipende anche dalla persona. Se so che quella persona è una persona approfittatrice o tendente all'approfittare di me, uhm, magari gli potrei dire: "Ehi, guarda, ci penso. Non non so se riesco a farla, se riesco a metterla nei miei programmi;" ehm, prima invece dicevo: "Sì, uhm, sì, sì, sì, ci riesco, sì, lo faccio," e questo andava solamente a peggiorare la situazione.
Ah. Certo. E secondo te invece quanto conta l'esperienza nelle varie fasi della vita su questo argomento? Da piccola avevi più difficoltà?
Sì allora, uhm, vabbè, l'esperienza in ogni cosa conta. Uhm, diciamo che, uhm, su su tanti aspetti della mia vita avrei voluto, mhmm
Sì. Sì.
come posso dire, una u una guida.
Ah, ah, ah.
Uhm, anche se l'ho avuta, che sono s sono i miei amici, i miei genitori, però, uhm, sicuramente ad esempio su, uhm, il mio rapporto con le persone, o addirittura con il cibo, uhm, sarebbe stato davvero interessante avere qualcuno che se ne intende, senza essere lasciato diciamo solo, o a capire cosa stavo cosa stava succedendo. Non so se mi spiego.
Certo, sì. Ehm, <clicks tongue> come c mhmm, consiglieresti il fatto di trovare una guida valida? Mhmm, dove si si può trovare? Magari un genitore, o un insegnante, o avevi altre idee?
Mh. Allora, dipende dalla persona. Uhm, se sei una persona che si fida di chi di chi ti circonda, beh, sì, un genitore potrebbe essere la scelta giusta, o anche un docente. Uhm, io però purtroppo non ero quel tipo di persona, uhm, e non ho trovato molto sempre nei miei genitori la la scelta adeguata. Sì, sono stati delle belle guide su tante altre cose ma non su determinati punti. Uhm, una una un un amico, uhm, potrebbe essere una buona un buon aiuto, se però non è un amico che ti giudica per le scelte che fai, o per quello che pensi, o anche nei momenti più bui o più tristi, come posso come posso dire. Però sì, uhm, credo che dipenda dalla persona, se sei una persona che, mhmm, è capace di, uhm, parlare con gli altri, di esprimere s un genitore ci sta, su altre cose però un genitore non ci arriva e forse ci potrebbe arrivare un amico.
Sì. Certo. Certo, perché anche a volte mhmm, un genitore è mhmm, è, mhmm, troppo vicino a un figlio e non riesce a vedere le cose in modo oggettivo per poter dare un consiglio valido. E invece, mhmm, ehm, qual è una cosa, ehm, che invece non cambieresti di te da quando eri piccolo?
Sì, sì, esatto. Mh. Allora, uhm, se potessi, tra virgolette, "dire al me ehm, al me bambino:" "Continuo a farlo," direi quello di stare in compagnia con le persone più grandi. Uhm, quando ero p piccolino, uhm, n trovavo spesso le amicizie della mia stessa età, ma ad esempio avevo 8 anni, cercavo amici di 10, 12 anni, uhm, e quindi, diciamo che sono sempre cresciuto, uhm, abbastanza maturo, <clicks tongue> ehm, cercando di, insomma, arrivare sempre un po' più in alto; tant'è che adesso, uhm, ho amici che sono che sono più grandi di me di 5 o 6 anni. <smacks lips> Ehm, con ti dico gli cioè, gli direi: "Continuo a farlo," perché mi ha aiutato a, uhm, crescere più velocemente, ehm, a trattare argomenti che altrimenti con dei m dei miei coetanei non avrei mai fatto e questo mi ha aiutato sia ad aiutare altri che a ad aiutare me stesso.
Ah. Sì. Certo, sì. E quali sono secondo te i pro e i contro di avere amicizie più grandi? Ad esempio, 10 anni in più o 10 anni in meno. Cosa ti può dare in più questa amicizia, e cosa invece è più difficile affrontare insieme?
Mh. Allora, diciamo che dipende. Uhm, ci sono però dei pro e contro assolutamente, dipende però dalla fascia d'età. Esempio, uhm, se, uhm, s hai 10 anni e hai come amico un ventenne, uhm, il gap è m parecchio parecchio visibile, ecco. Uhm, un bambino di 10 anni ti parla di videogiochi, un ventenne ti parla di trovare un lavoro, o di, uhm, trovare una fidanzata, un fidanzato, uhm, quindi diciamo che, uhm, c'è questo, uhm, gap anche di concetti e di cose in comune. Se si parla di un ventenne e un trentenne già, uhm, diciamo che l gli argomenti potrebbero essere li stessi, o comunque molto più vicini rispetto a a a un de a un br ba bambino di 10 anni e a un ragazzo di 20. I pro e i contro per me sono: i pro, come ho detto prima, il fatto di crescere più velocemente e di fare argomenti di p di trattare argomenti che non avresti mai trattato con persone coetanee, i contro è appunto il trattare argomenti che non avresti mai trattato con persone coetanee a te. Uhm, magari ci sono degli argomenti che non dovresti proprio sapere o conoscere a quell'età, eppure lo l li conosci perché hai parlato con persone più grandi. Ehm, è una spada a doppio taglio, una cosa che potrebbe far bene o far male, come posso dire. Uhm, un un altro un altro contro, uhm, potrei dire che, mhmm, la gente ti ti aspetta da te, uhm
Ah. Sì, sì, sì. Okay.
Pi di più di quanto puoi dare, perché se sei un bambino di 10 anni, tu sei un bambino di 10 anni, non puoi essere maturo come un ragazzo di 15, un po' più maturo di te. Ehm, quindi sei più bambinesco, fai delle stupidaggini, uhm, e quindi a volte potresti anche esser preso in giro dalle tue stesse amicizie, non so se mi spiego.
Certo. Assolutamente, sì. La maturità è fondamentale. E quindi, mhmm, capisco che tu hai avuto sempre esperienze positive, con amicizie, con abbastanza gap di età.
Sì. Abbastanza, sì. Nel complesso.
Okay. Ritornando, mhmm, al tema principale, su quali consigli daresti al te più giovane, ci sono altre aree della vita, ehm, in cui ti vengono in mente dei consigli di a da dare al te più giovane, delle cose che faresti in modo diverso, non so, sulle relazioni, ehm, appunto sulle amicizie, mhmm, sulla famiglia, mhmm, sui propri interessi personali?
Mh. <clicks tongue> Allora gli direi di, ehm, non vergognarsi, di capire di avere un problema e di chiedere aiuto per questo problema.
Okay.
Ehm, quindi se si ha, uhm, un problema psicologico, si parla, ehm, si esprime il punto di vista, ehm, e si va eventualmente da un terapista insomma. Ehm, quando ero più piccolo avevo paura di esprimere questa cosa, mhmm, però non ha giovato a mio favore perché sono s è semplicemente andata a peggiorare la situazione. Invece quando si capisce che si ha un problema si risolve e poi si sta meglio. Ehm, ci vuole tempo, però gli direi sicuramente: "Non ti nascondere," dì: "Uhm, ho questo problema, non sto bene." Eh, curati, un certo senso.
Sì. Certo. Okay, riguardo invece la vita sentimentale, che consiglio daresti a te stesso?
<chuckles> Allora questo è un bell'argomento. <chuckles> Ehm, allora, sì, magari direi di non vedere, uhm, i l i segni che le persone ti danno come per forza interesse, ecco. Purtroppo è successo che o mhmm, l'amicizia con una ragazza è andata completamente rovinata, uhm, per, appunto, il fatto che, c dava segni contrastanti e io li interpretavo come un interesse, uhm, forse lo erano, forse no, però insomma è andata è andata rovinata questa amicizia e quindi gli direi se pos potessi tornare indietro di, uhm, 4 anni, magari direi: "Ehi, ehm, calmati, non non vedere tutto come come vorresti ma vedilo oggettivamente. Uhm, rilassati e goditi l'amicizia invece di pensare ad altro."
<chuckles> Okay. Certo. Sì, sì. E invece, dal punto di vista, mhmm, economico e finanziario, che cosa consiglieresti? Ad esempio, di risparmiare di più, gestire il denaro in maniera diversa?
Mh. Decisamente, sì. Uhm, io sono una persona molto spendacciona, purtroppo lo devo ammettere. Uhm, mi dispiace, lo devo ammettere. Però, uhm, gli direi di cercare di evitare acquisti inutili. Uhm, quando ero più piccolo, mhmm, ero f ad esempio fissato con una saga di libri e quindi compravo tu tutta la saga, ma poi non la leggevo. Quindi diciamo che era m molto cioè uno spreco di soldi sostanzioso. Ehm, quindi sì, gli direi di mettere già da parte qualcosa per il futuro, per la patente, per una macchina, per un viaggio; uhm, gli direi: "Ehi, calmati, <chuckles> metti i soldi da parte, non fare stu spendaccione come il solito, uhm, perché poi ne godrai in futuro."
Ah. <chuckles> Okay. Certo. Certo, sì. Invece, dal punto di vista lavorativo, ehm, credi che consiglieresti a te stesso di, magari, seguire di più le tue passioni o cercare un lavoro che sia, mhmm, facilmente spendibile, appunto, nel mondo del lavoro?
Ecco, questa è una domanda particolare. Allora, uhm, gli direi di seguire un corso di studi diverso.
Ah.
Uhm, uhm, uhm, già partendo alle alle dalle superiori, allora per me, partiam partendo il presupposto che <tsk> già dalle medie un ragazzo non non può propriamente decidere cosa fare da grande, quindi non può scegliere un argo mhmm, che sia il liceo classico, scientifico o quant'altro. Ehm, io ho studiato insomma come, uhm, biotecnologie sanitarie, quindi, ho studiato argomenti pesanti che mi piacciono assolutamente, patologia, anatomia
Certo. Ah.
però, uhm, forse gli direi: "Fai qualcosa o impara qualcosa che possa" <clicks tongue> "darti un lavoro immediato, uhm, che possa anche sostenerti nel caso tu decida di fare l'università, ehm, invece di, mhmm, diciamo andare subito sull'università senza pensare a questo piano B." Gli direi: "Bah, sei sicuro della scelta che stai facendo? Pensaci un po' su."
Sì. Certo ca capisco. Ehm, invece, mhmm, quali sono secondo te dei le risorse utili che possono essere utilizzate, ehm, appunto per fare chiarezza su questi punti, mhmm, ehm, ad esempio s la scrittura, scrivere una lettera a se stessi, oppure in ambito economico fare un budget mensile per avere sotto controllo le proprie spese. Cosa consigli?
Mh-mh. Allora, bella domanda, uhm, ti devo dire la verità, una cosa che mi ha aiutato è proprio prima di comprare qualcosa parlando del del l l'essere spendaccione, sono m m mi chiedo: "Ho bisogno di questa cosa davvero?" Mi faccio un po' di domande, ad esempio: "Ho bisogno di questa cosa?" Uhm: "Questa cosa tra, mhmm, 5 mesi l'avrò ancora?" O ehm: "Ne avrò bisogno ancora? È una moda che è di questo momento? Voglio davvero spendere l'ore della mia vita per comprare questa cosa?" Ehm sì, questo mi è mi è stato utile. Poi se ti devo parlare di fonti, uhm, ti do una risposta un po' particolare, forse un po' anomala. Una cosa molto divertente, trovato dei consigli pratici, uhm, in un libro della Bibbia, cioè è assurdo, uhm, ma è il libro di proverbi e dà davvero tantissimi consigli sia sulla vita quotidiana, uhm, appunto sono dei proverbi, ma mhmm, su il rapporti con gli altri, sul gestire la propria vita, e non me lo aspettavo ma mi ha mi ha dato dei consigli interessanti.
Okay. Certo. Ah! Sì. Ah, interessante. Non sapevo di questo. Come sei arrivato a leggere degli scritti così inusuali?
Allora, uhm, diciamo che sono cresciuto in una famiglia cristiana, e e quindi diciamo che nel tempo sono sono mhmm, ho acquisito la stessa fede dei miei genitori, anche se, uhm, l'ho l'ho s l'ho sviluppata da solo in un certo senso. E poi man mano sono andato sul sul teologico e sullo studiare questo libro che mi è piaciuto molto.
Okay. Certo, quindi lo consiglieresti a tutti, immagino.
Sì, sì, sì. Dà davvero dei consigli pratici.
D'accordo. È stato davvero interessante parlare con te. Grazie mille di tutte le informazioni. A presto!
Anche per me è stato un piacere.